Bir göç hikâyen varsa paylaşabilir misin lütfen?
Hımm. Var ya, olmaz mı? Eee, 2 tane göç hikâyem var. Eee, işte yirmi yi yirmi beş yaşında Türkiye'den Polonya'ya göç ettim, eee, yüksek lisans için. Eee, orada bir sene kaldım. Oradan sonra da İspanya'ya taşındım. Şu anda İspanya'da yaşıyorum.
<chuckles> Nereden nereye geldin? Hı hı. Eğitim için, evet. Hımm tamam, eğitimini tamamladın mı, eee, peki Polonya'da yoksa değişiklik mi yaptın?
Aaa, yok. Hı değişiklik yaptım çünkü Polonya'ya pek dayanamadım. Yani, iii, tam benlik, eee, bir yer değilmiş. Hani hem, eee, eski Demir Perde ülkesi daha böyle kapalı bir toplum tabii ki yeni açılıyor işte Avrupa Birliği'yle, oyla, buyla yeni nesil daha açık ama, e, mimari olarak hem özellikle hava yani inanılmaz soğuk böyle. İlk gittim, eee, vardım zaten hava kaçtı eksi 10 eksi 8 miydi ne öyle bir şeydi yani. Dona dona böyle, eee, gittim e işte o, ııı, ııı, Airbnb'de kalıyordum, eee, b böyle ana caddelerinden bir tanesinde. Eee, öyleydi sancılıydı biraz da böyle bekledim soğukta. 3'de şeyim vardı. Girebiliyordum içeri. Böyle soğukta böyle tir tir tir titredim.
Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. Evet. Hı hı. E, sanırım Türkiye'den de alışık değilsin anladığım kadarıyla.
Hiç. Soğuğu da sevmediğim için <chuckles> eee, öyle bir şey oldu ama, ımm, yavaş yavaş alış yani dili uymadı, ne bileyim bölüm zaten çok kötüydü, üniversite çok kötüydü. Eee
Ha, sevmiyorsun. Evet. Evet. Evet, kendi dilini konuşuyor Polonya da Lehçe konuşuyor. Hı hı.
Hı. Aynen öyl aynen öyle. Imm, o yüzden orada pek tutunamadım, ımm, diyebilirim, ımm
Hımm. Eee, aslında senin için de zor olmuş olmalı çünkü, emm, ilk gittiğin sa yani ilk, eee, göç hikâyesinde insanlar biraz daha aidiyetteki kavramlarını zor yakalayabiliyorlar. Eee, bir de dediğin gibi hani fiziki bir, eee, zorlukla da yani soğuk gibi, eee, fiziki bir yerden rahatsız eden bir şeyle de karşılaşınca aslında ya bir tık daha o konforu yakalamak yakalayamamış olmak, pardon, daha, ııı, sinir bozucu olabiliyor. E, peki, eee, eğitim alanını da mı değiştirdin İspanya'ya göç ederken oradan?
Hı hı. Evet. Evet, evet. Orada işletme okuyordum. Sonra buraya geldim. Artık proje yönetimi okuyorum. Eee, daha iyi bir okulda, ııı, daha böyle internasyonal bir okulda, eee, okuyorum ve hem zaten hava güzel, daha ülke Akdeniz ülkesi, daha bize yakın insanlar hoş, eee, daha güler yüzlü, eee, havanın getirdiği bir güler yüzlülük de var. Eee, turistik de bir şehir, eee, yabancılarla dolu. Evet, daha yakın hissediyorum ama şu an, hani, ımm, b çok şükür mutluyum diyebilirim burada, yani.
Hı hı. A, süper. Hı hı. Evet. Sen daha yakın hissettin kendini galiba. Hı hı.